باحاول على قد ما أقدر إن أنا أوضّح له أنا مين، باحاول على قد ما أقدر أوضّح له أنا باقدر أعمل إيه، باحاول أوضّح له على قد ما أقدر قد إيه أنا شاطر في حاجات معيّنة، هو محتاجني فيها لمّا باشتغل على الجزئية دي الصراحة بيفرق جدًا وجودي معاه، بيفرق جدًا إذا كنت أنا فعلًا إن هو فعلًا محتاجني ومحتاج وجودي معاه والّا لأ. حتّى لو كصاحب حتّى لو حتى لو حتّى لو حتّى لو بنقعد على قهوة، وبجد حتّى لو بنلعب ماتش كورة، باحاول على قد ما أقدر أوضّح لكل الطرف اللي قُدّامي مُميّزاتي، باعرف أسوّق لنَفْسي بأسلوب كويس علشان يحترمني وفي نَفْس الوقت يكون عارف أنا على إيه، بَدَل ما يشوفني بصورة مش فيّا، بَدَل ما يشوفني بحاجة مش فيّا، وهو يحكُم من نَفْسه، لأ. أنا مش هاخلّيك تحكُم من نَفْسك، أنا هاخلّيك تحكُم عليّا بأفعالي وبكلامي وبطريقة كلامي وبأسلوبي علشان آآ إ إحنا الاتنين نكون عارفين آآ بعض بصورة طيبة، آآ علشان نبدأ ننجح بعد كده مع بعض في أي حاجة نعملها حتّى لو العلاقة اللي بيننا صحاب بس.
فعلًا آه. يعني واضح من كلامك إن أنت برضه حريص في في البيئة المحيطة ليك أو الن أو الناس اللي أنت بتتعرّف عليهم أول مرّة، أنت كنت سايب لهم انطباع كويس عنّك، وبحيث إن هو ممكن يكون ك لو شُغل مستقبلي أو حاجة تكون أنت فيها. طَب أنت حصل معاك موقِف بقى فعلي آآ ح حد مثلًا كنت سِبت له انطباع كويس، وده كان بداية تعاون ما بينكم أو بداية شُغل أو بداية مشروع في حياتك ال بدون الشُغل بقى أو الكلام دوّة؟